Ну, 1, прям чтобы совсем такие, когда можно было работать с этим. То есть, э, были идеи, и поскольку работал юристом, ну и были проекты там, оптимизации налогообложения или ещё что-то, вот. И я когда предлагал целиком, то получалось, что чтобы их воплотить в жизнь, ну, были группы принятия решений. Например, какой-нибудь бухгалтер, которому лень вообще понимать, что я там говорю, могла на старте обрубить что-нибудь там: "Нам за это штраф будет". Ну и всё как бы, на этом точка, никто ничё не обсуждает. Вот. И я как-то терялся в этом смысле, ну как, обрубили идею, ну и всё, и т как бы, и нельзя дальше двигаться, хотя вроде прорабатывал. Вот, а потом я стал всё-таки окунаться в это всё, и я помню, да-да, вот эту идею про оптимизацию. Там действительно был штраф, но штраф был бухгалтеру. Ну, то есть там штраф был т триста рублей, а с-сама схема позволяла, там, 30000000 экономить.
Так. Мгм. Так. Мгм. Так. А. <chuckles>
И вот, потому что из-за штрафа в 300 рублей, ну, это штраф же её личный будет.
Ничего себе.
Вот, вся схема как бы
Да и штраф не такой большой, для компании. Мгм.
Конечно, но она сразу ее зарубила как невозможное, она даже обдумывать не стала, но сказала твердое "нет", поэтому в последующем я стал делиться только идеями, которые вот прям сырые, без проработки.
Мгм.
Ну, чтобы люди не напрягались и могли сразу ответить на какую-то гипотезу, то есть я стал людей заваливать гипотезами.
Так.
Вот. И
Мгм. И это сработало?
А это сработало очень забавно, потому что одно дело, когда я там принес какой-то проект, директор собрал всех, а другое дело, нас периодически были совещания, и я мог 5 гипотез высказать, 6. Ну, то есть когда на все 6 гипотез другая сторона ничего не говорит, кроме как отмалчивается, или "так нельзя", ну, от них в какой-то момент требуется что? Конструктивно ответить. Ну, то есть, обосновать свое "нет". И вот чтобы перейти к этому обоснованному "нет", как раз мне приходилось выдумывать много-много всего, в том числе как раз супер сырых идей, ну которые просто, ну, вот, в голову пришло, это называется.
Это да.
Вот, это для для.
Но, то есть это уже намеренная такая тактика была, как вывести людей на общение? То есть нужно было приложить усилия для этого.
Мгм. Да, да. Ну чтобы они вот это свое эго подавили и всё-таки включались в работу. Потому что на старте сказать, что так нельзя- это проще всего.
Мгм.